完熟してるんあ、完熟っていうか、あの、完熟じゃないや、えっと もう完全に火は通ってるんですけど、こう、なんでしょう、こう、すごい水分を含んだ、ねちょりっていうんですかね、表現が
うん、うーん。 ああ、はいはい、柔らかい感じの。
こう柔らかい感じの、こう、口の中にこう、ずっと残り続けるような
うんうんうん。 ああ、ねったりまったりした感じなんだ。ええ。もう子供の頃にちょっとトライしたような記憶ぐらいしかね、あんまりいいイメージがないのでね。<chuckles> 紹興酒と合うんですかね？なんか周りの大人がそんな感じで食べてたような記憶があるんですけど。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
うーん。 あっ。 そうだと思います。結構あの、なんだろう、やっぱ味が強いので、結構強いお酒はやっぱり合うかなと思います。日本酒とかも結構合うんじゃないかなと思いますけどね、あれだったら。
うんうん。 ああ、なるほどね。なんか中華料理のイメージがあるんですけど、どちらで経験されたんでしたっけ？タイでしたっけ？
ええ、いや、それは台湾ですね。うん。で、オーストラリアいいも、そのアジアンショップみたいなとこ行って、あの、シェアハウスの、なんだ、ルームメイトが台湾人だったので、あ、よくみんなでね、食べてたのを僕もつまみ食いしてみたいな。
台湾の方でしたっけ？そっか。 うん。 うんうん。 うんうんうんうん。 へえ。いろいろ経験されてるんですね。
感じで食べてましたね。 ああ、まあ、そうですね。やっぱ、日本料理以外にも、そういう海外の料理とか、は割と好きで、こうトライはしてるんですよね。
うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 なんか最近ルーローファンが美味しかったっていうお話を聞いて、うーんと思って、試してみようと思って、なんか、材料調べたりもしたんですけど、食べられたことありますか？
ああ。 うん。